Eee, uyku gerçekten bir numara benim için, o listenin başında geliyor ve genelde 8 saat uyku, işte, eee, bana yetiyor. Eee, bu zaten genelde doktorların da Evet, evet, yani 8 saat uyku, d daha fazlası çok beni, eee, şey yapıyor, böyle ağırlaştırıyor. Daha azı da, eee, <tsk> eksik hissettiriyor. Yani evet, bir şey eksik gibi hissediyorum. 8 saatle ben çok güzel, çok keyifli bir güne başlayabiliyorum. Ondan sonra, iii, yemeğime dikkat ediyorum. Yani, güzel bir kahvaltı etmek, eee, iyi bir, eee, besin değeri yüksek şeyleri biraz sabah yemeye çalışıyorum ki güne yayılarak
Evet. A, güzel. Kendini dinlenmiş hissediyorsan. Hı hı. Hı hı. Güzel. Sağlıklı beslenmeye önem veriyorsun.
Evet, enerjim olsun diye. Çünkü sonuçta enerjimizi oradan alıyoruz. Onun dışında da, eee, gün içerisinde benim için önemli olan şeylerden bir tanesi, günün monotonluğunu kırmak. Yani, ııı, bilgisayar başına
Güzel. Tamam. Mesela nasıl kırıyorsun monotonluğu?

Ah! <chuckles> Eee, öncelikle güven ve, eee, neyin hayatında neyin önemli olduğunu anlamak, yani, önce hayatında neyin önemli olduğunu anlamak, ondan sonra da, eee, güvenle kurulan ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlamak. Ben de bu ikisi bu dengeyi kurmamda, anlamamda ne kadar önemli olduğunu çok etkili oldular.
Evet. Mantıklı. Hı hı. Gayet güzel cevaplar. Ya, emm, çok güzel bir sohbet ettik bugün. Emm, çok güzel cevaplar verdin. Çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi, görüşürüz.
Görüşmek dileğiyle.